で、その時から、ちょっと客観的に見て「これはちょっとまずいな」と思い出してきてはい。うこう。はい。で、うちの妻と結婚した後なんですけど
うん。はい。 はい。はい。ええ。 ええ。 はい。はい。 ええ。
なんかやっぱり、あの、うちの妻は僕の業界全くあ、うん、知らない人なんですけどはい「なんなんでそんなに働いてんの？」みたいな感じになって「いやね、それはね」って説明すると「いや、この時間と、この時間と、この時間いらなくね？」みたいなって、で
はい。 あい。 関係ない。はい。はい。 ええ。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
「ああ、言われてみれば」みたいな感じで。<giggles>
え！ うええええええええ。
結構その外側から来て、何も知らない人って、結構その客観的に見れるんで
うーん、うん。はい。